.بس ما
ليه حسّاها ليه حاسة إنها مشكلة إن أنتِ ت تبتسمي أو تضحكي أو تُظهري عكس ما ب ما جواكِ في الموضوع ده؟
آآ، لأ هي مش م <tsk> مش كده بالضبط، هو الفكرة إني أنا مش قادرة أصلًا أعمل كده، أنا بابقى حاسة إني آآ، مجاملات آمم، لازم أضحك في ده أو أتعامل، ساعات باحس أنا يعني ما عنديش الطاقة حتى إن أنا أعمل كده، فهل في ال في ال لمّا ي لمّا أوصَل للمرحلة دي آآ، الأحسن إن أنا مثلًا ما ما ما أخرُجش، ما ات ما اتعاملش مع ناس عشان ما يزعلوش، والّا هُم ممكن يتفهّموا؟
إمم. هل الموضوع ده بيكون آآ، حاجة أ أ في مقابل ناس معيّنة مثلًا اللي في الشغل بس في البيت تمام، والّا ده قصاد البشر كله أنتِ إحساسِك ده موجود؟
لأ في ال في الفترة الأخيرة دي حاسة إن أنا بقيت عندي ال ال الإحساس ده تجاه مُعظَم الناس، أنا مش زعلانة منهم، بس في نَفْس الوقت مش قادرة أضحك في وشهم، عادي يعني اللي هو آآ، وبالتالي مش عايزة أفضَل قاعدة مبوِّزة، "هو أنتِ مالِك، هو أنتِ فيه إيه؟ ه"، <tsk> ما هو أنا مش قادرة.
إمم.